โอ้โฮ หมวกวันนี้แบบตื่น 8 โมง วัน วันเสาร์เนี่ย สำหรับหมวกถือว่า เช้ามาก ๆ เพราะว่าปกติแล้ววันเสาร์ หมวกจะตื่นแบบพวกบ่ายหรือเที่ยงเลยค่ะคุณบ้าน แต่วันนี้คือได้ตื่นเช้าแล้วก็ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างมาก วันนี้คือแบบ โอ้โฮ เต็มวันแบบสุด สุด ๆ เลยค่ะ รู้สึกดีมาก ๆ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ เออ วันหยุดอะเนาะ อืม แล้ว ท แล้วทีนี้พอเวลาหยุด หยุด หยุดเนี่ย คุณหมวกกินอาหารการกินยังไงอะคะ สั่ง ดิลิเวอรีมาเลยไหม หรือว่าทำเอง?
ใช่ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อา หมวกจะไม่ใช่สายสั่งดิลิเวอรี แต่เหมือนถ้าเป็นพวกเสาร์อาทิตย์อะค่ะ หมวกจะออกไปทางข้างนอกมากกว่าค่ะคุณบ้าน เพราะว่าเหมือนเรามีธุระอย่างอื่นด้วย เช่นแบบว่าไปห้างเนาะก็แวะทานพิซซาแวะทานไก่บ้างนู่นนี่นั่น ใช่
ค่ะ ค่ะ อ๋อ จ้ะ ค่ะ อ๋อ พิซซานี่จัดเป็นอาหารฟาสต์ฟูดไหม?